Nah, pastikan, pasti ada ya orang juga yang mengalami mungkin, eee, kesehatan mentalnya tuh, mungkin lagi break down, atau lagi mungkin burnout. Nah, gimana sih kamu tuh mungkin pernah enggak, kamu mengalami, eee, yang namanya guncangan untuk kesehatan mental gitu?
Mhm. Itu pernah banget, Kak, dan memang benar-benar mempengaruhi kehidupan aku karena ada perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupanku waktu itu sih.
Mmm, mhm. Wah, heeh. Kira-kira apa tuh? Boleh cerita dikit enggak? Mungkin, eee, secara garis besarnya kayak apa?
Oke. Mungkin waktu itu tuh, aku memang baru selesai lahirkan ya, gitu, dan sebelum aku melahirkan ku eee, itu adalah an ibu bekerja. Jadi wanita karir gitu, yang bekerjanya tuh nine to five gitu 9 ke 5, gitu.
Mhm. Mmm, mhm. Mmm, mhm. Mhm mhm.
Nah, terus, eee, aku setelah melahirkan memang agak cukup berat. Waktu itu, eee, anakku masih, eee, kuning dan harus masuk rumah sakit dulu, terus tiba-tiba aku keserang DBD.
Oh, iya, heeh. Oh, iya? Heeh. Jadi sakit juga ya, Kak.
Iya, sebe Iya, jadi, setelah anakku selesai sakitnya, aku yang masuk rumah sakit.
Mhm. Mhm. Masuk ke rumah sakit, iya.
Dan terus selama melahi setelah melahirkan itu, setelah aku selesai DBD, suamiku tuh pulang ke kerjaannya karena memang kami itu long distance marriage, kek, eee, perhubungan pernikahan jarak jauh lah, gitu.
Mmm. Oh, berarti sebelum misalnya sebelum suami Kakak itu pulang, Kakak sendirian di rumah sama baby-nya, gitu?
Eee, jadi, eee, pas banget waktu pas lahiran suamiku tuh pulang dulu. Jadi pas banget lahiran keliatan, eee, le samu suamiku pulang terus pas udah selesai, suam aku sakit itu, akhirnya sendirian sih sama, eee, anakku dan ibuku sih kan waktu itu.
Mhm. Mmm, mhm. Oh, ya, heeh. Mmm. Wah, berarti waktu itu sempat yang namanya juga mengalami mungkin agak kesehatan mentalnya juga mungkin jatuh karena mungkin juga capek ya, Kak? Dan rutinitasnya berarti berubah itu ya? Jadi yang dulunya mungkin bekerja, sekarang di rumah mengurus anak gitu ya, Kak?
Iya iya, betul. Betul betul. Jadi memang kalau kerja kan kita menghadapi orang dewasa ya, yang mana notabenenya dia itu bisa menginformasikan atau mengucapkan apa sih sebenarnya keinginannya dia, kendalanya dia itu apa, gitu, sedangkan ini aku yang dulunya menghadapi klien gitu, tapi aku harus menghadapi bayi yang aku tuh bingung, ini tuh maunya apa.
Mhm mhm. Heeh heeh, bener banget, mhm. Mhm. Kenapa gitu kan? Iya, heeh heeh heeh. Wah.
Betul, betul banget. Dan yang paling agak sakitnya itu kan, aku di operasi sesar ya, Kak, gitu, tapi
Wah, astaga jadi masa pemulihan juga ya, Kak?
ya jadi pe pemulihanku tuh, eee, jahitanku belum maksimal pulih, terus tapi aku memang harus menghadapi ngurus anak dengan ibuku tuh berdua aja, gitu.
Mhm. Oh, wah. Jadi waktu itu mungkin, eee, Kakak juga mengalami sakit tuh waktu masa pemulihan gitu kan, dan juga harus beradaptasi juga nih dengan perubahan karena berarti itu perubahan besar banget ya, Kak? Dari mungkin kegiatannya mungkin waktu itu bekerja dan akhirnya harus tinggal di rumah, dan berhadapan juga dengan situasi baru juga, Kak. Nah, kira-kira gimana tuh, waktu Kakak akhirnya mungkin mengalami hal itu, apa yang mungkin pertama kali mungkin Kakak tahu kalau, oh, kira aku nih kayaknya, eee, enggak baik-baik saja gitu?
Betul. Iya. Mhm. Jadi waktu itu memang aku bahkan, eee, gak bisa makan. Setiap hari itu nafsu makanku mulai hilang, eee, terus aku juga fokusnya itu cuman jagain bayiku terus. Jadi aku enggak bisa kayak menikmati, kayak main sosial media atau nonton film, nonton TV, itu aku enggak bisa, dan mungkin kan memang betul ya kalau punya bayi itu 2 jam sekali setiap, eee, itu tuh harus kita kasih susu kan, gitu.
Mmm, mhm. Mmm, mhm. Mmm. Benar benar, mhm.
Nah, di situlah aku yang agak cukup terguncangnya, nah, eee, aku sempat langsung cerita sama suamiku waktu itu, gitu. Dan itu penting sih buat aku ya, kayak salah satu pen salah satu hal yang paling penting adalah kalau misalnya lagi dalam masa kesehatan yang mentalnya yang cukup turun itu, waktu itu harus cerita dulu sama orang terdekat, gitu.
Oh, iya. Mhm. Oh, iya, bener, sih. Jadi, eee, mungkin hal yang pertama Kakak buat, yaitu bercerita gitu ya? Jadi ceritakan tentang kondisi Kakak dan terbuka juga berarti gitu, ya, Kak?
Betul betul. Jadi waktu aku memang cerita sama suamiku, kayak, eee, aku bilang, "Aku aku tuh capek banget," maksudnya dikeluarkanlah semuanya, kayak aku, "Aku tuh capek ngurusin anakmu, aku tuh capek gini gini gini, aku tuh masih kesakitan, badanku pegal-pegal, aku enggak bisa tidur bla bla bla," pokoknya dikeluarin semuanya walaupun, sampai nangis-nangis pun aku tetap keluarkan, gitu.
Mhm. Mhm. Mhm. Enggak ada yang lagi heeh. Nah, iya menurut aku juga penting sih, Kak. Jadi kita terbuka dengan apa yang kita r rasakan gitu ya, Kak. Terus gimana tuh, tanggapan suami dan perasaan Kakak mungkin setelah Kakak, eee, mengeluarkan emosinya itu gimana Kak?
Betul. Eee, waktu itu mungkin kan karena suamiku juga lagi di tempat kerjanya dan jauh gitu kan. Akhirnya tuh suamiku tuh nyuruh kakak iparku yang memang, eee, notabenenya perawat sama ada bidan yang ngurusin anakku selama seminggu buat dimandiin gitu kan, karena badannya masih kecil ya, aku agak riskan untuk pegang dan sebagainya gitu. Nah terus coba di dibilangin lah sama bidan sama kakak iparku itu tolong di di apa istilahnya tuh dicoba ceritain si aku tuh kenapa gitu.
Hmm. Iya, mhm. Oh, ya ya. Hmm, mhm. Hmm, dicari tau gitu ya Kak?
Nah betul betul, terus kayak, eee, pada datanglah kayak kan itu yang bidan kan seminggu eh se sehari sekali datangnya pagi gitu. Eee, dan kadang aku juga udah dipijat, eee, laktasi gitu, pijat yang supaya air asinya lancar gitu. Nah, di situ aku bilang sama bidannya, kayak terus akhirnya aku bisa, eee, real, eee, maksudnya aku merasa aku sendiri kan menghadapi itu semua gitu. Ternyata kata bidannya tuh dia bilang kayak, eee, aku tuh nggak sendiri, hampir seluruh ibu itu pasti ada merasakan seperti aku gitu.
Hmm. Hmm hmm. Bener bener, heeh. Hmm. Oh jadi, eee, memvalidasi perasaan Kakak juga kan, gitu kan Kak?
Betul betul. Jadi mungkin yang ke-2 itu adalah mencari orang terdekat yang memang secara, eee, keilmuan atau cara secara pengalaman tuh punya pengalaman yang sama, gitu. Jadi biar aku tuh tidak merasa sendiri karena aku kan merasa bener-bener aku merasa sendiri sama sekali gitu kan. Akhirnya sama bidannya itu divalidasi terus aku setiap, eee, 3 hari sekali akhirnya aku minta pijat laktasi untuk, eee, biar aku bisa nangis doang gitu sebenernya.
Hmm. Hmm hmm. Bener bener. Iya iya iya, heeh. Pijat laktasi, mmm. Mmm, jadi selain pijat juga mungkin Kakaknya bisa cerita-cerita juga, juga bisa mungkin memberikan kalau misalnya ada keluhan mungkin kan bisa juga ini kan. Jadi ada temennya gitu ya Kak?
Betul. Betul. Mhm. Iya, betul betul. Jadi, akhirnya aku bilang sama, eee, bidannya itu kayak, eee, "Aku harus gimana sih? Harus gimana?" Terus kata bidannya malah kayak, "Ya udah jalan-jalan aja sana, keluar sendiri sana, nggak usah takut, eee, mau makan apa, makan." kan ka kan biasa a dapet pantangan gitu kan. Bener bener, jadi kan biasa orang tua ya Kak mungkin itu pantangan yang mereka anggap baik, tapi sebenarnya tidak ada keterhubungan sama sekali gitu kayak, nggak boleh makan pedes, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan asam, nanti asinya gini.
Hmm. Hmm, mhm mhm. Kayak pantangan-pantangan gitu ya Kak, hmm. Hmm hmm. Nanti mempengaruhi ke asi ya iya iya, heeh.
Salah satu yang bikin aku drop ya pikirannya gitu kayak kayak aku harus makan apa jadinya? Masa iya aku tiap
Oh ya, apa tuh Kak? Oh, jadi itu juga akhirnya mengganggu Kakak dalam mungkin akhirnya juga kepikiran gitu ya terbawa kepikiran?
Iya, betul. Karena kan kata ibu mertuaku sama ibuku itu kayak, udah makan yang ijo-ijo aja, makan bayam, makan, eee, sayur apa, eee, apa yang pokoknya yang biar asinya lancar, katanya gitu kan. Aku kan bosan ya Kak, kan sebelum aku punya baby lahirku tuh kan ya udah aku makan apa aja yang bisa aku makan gitu. Hadeh.
Hmm. Mmm, mhm. Bener bener bener. Iya, heeh heeh. Nah, tapi setelah itu, eee, aku mau nanya nih Kak, pernah nggak sih kayak misalnya mungkin dapat, eee, apa nasehat atau mungkin mendengar perkataan kayak misalnya stigma-stigma yang mungkin ada gitu kan Kak, dengan Kakak misalnya mengeluh gitu kayak misalnya ada yang pernah nggak bilang kayak, "Ah itu terlalu berlebihan, kamu terlalu eee, perasaanmu terlalu berlebihan aja." gitu. Pernah nggak sih Kak kayak gitu? Oh gimana tuh Kak? Oh terus gimana tuh Kakak menanggapinya?
Mmm. Ada ada ada, itu ibuku sendiri makanya kayak gitu. Aku emang dari dulu tuh, aku orang kalau ke keluarga sendiri ya, apalagi ke ibuku karena kita emang udah lama cukup tinggal berdua sekitar 4 tahun setelah almarhum ayahku tiada gitu ya. Aku langsung bilang sama ibuku kubilang kayak, "Iya iya Mama waktu itu bisa ngurus anak banyak," kubilang gitu, "karena Mama awalnya nggak kerja," kubilang gitu kan, "aku ini sebelumnya kerja di mana ya kerjaanku menghadapi orang bukan menghadapi bayi," aku bilang gitu, "ya aku ke stres lah," aku bilang, "lama-lama ini terus." Terus akhirnya ibuku tuh mungkin, eee, apa ya istilahnya cukup kaget juga aku bilang sampai kayak gitu dan itu tuh dan terjadi sampai selesai cuti hamilku selesai, dia, ibuku selalu ngomong kayak gitu, gitu. Dah i terus akhirnya aku selalu bilang kayak, "Ya iya Mama dulu nggak kerja," aku bilang, "sekarang aku kerja ngurus bayi iya, kerja iya, gimana?" aku bilang gitu, "Emang aku nggak mau kalau nggak kerja?" aku bilang juga, "Aku juga mau. Tapi kan Mama," aku bilang, "Mama kan hidupnya aku tanggung juga." gitu. Terus bisa paham.
Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mmm, mhm. Mhm mhm. Mhm. Oh iya? Heeh. Iya, hmm. Nah Oh sampai akhirnya mengeluarkan, eee, unek-unek gitu ya Kak. Heeh, tapi iya heeh, gimana tuh Kak? Apa tuh Kak?
Betul, iya karena Karena itu adalah salah satu poinnya juga sih Kak. Kenapa akhirnya aku bisa mula mulai pulih perlahan itu adalah ya udah dikeluarin aja semua-muanya. Pokoknya kalau ada yang kayak ngobrol pernah ada aku dapat obrolan kayak, "Ih kenapa nggak lahiran normal?" Aku lawan aja, "Ya aku punya asuransi. Aku mau yang enak." aku bilang kayak gitu.
Bener. Hmm hmm hmm. Nah, kira-kira apa sih tanggapan orang lain gitu maksudnya, eee, atau mungkin tanggapan mama se mama Kakak sendiri waktu Kakak ngomong itu apakah kaget kah? Atau mungkin kayak, eee, merasa bersalah atau mungkin akhirnya mengerti gitu Kak?
Mungkin pas awal-awal tuh ibuku tuh agak kaget ya kenapa aku bisa ngomong kayak gitu, gitu. Cuman lambat laun karena aku udah selesai juga cuti hamilnya gitu, dan melihat ternyata aku memang harus kerja, ngurus anak, bangun, terus kadang kala ada kerja tambahan atau lagi lembur gitu, akhirnya ibuku tuh bisa paham ternyata memang beda, eee, cara pandangnya gitu. Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga, eee, full time gitu secara penuh waktu, sedangkan aku ini adalah orang yang, eee, perannya banyak. Iya, jadi jadi working woman, jadi ibu, jadi anak juga, jadi istri juga gitu.
Hmm hmm hmm. Hmm hmm. Hmm. Oh, working mom ya? Hmm hmm. Nah, menurut Kakak sendiri nih, waktu Kakak mengalami itu kira-kira sumber dukungan Kakak yang mungkin paling pertama dan paling penting tu apa sih Kak?
Ada 2 sih Kak kalau kata aku, yang pertama suami aku kan itu, eee, suamiku itu harus kuat sekali kupingnya itu untuk menghadapi semua kerandoman marah-marah aku kayak, "Ah aku tuh nggak gini gini gini gini gini." terus suamiku tuh, "Iya sayang maaf ya, makasih, yang sabar ayo mau jajan apa, jajan aja." Terus yang ke-2 isi ATM sih. <chuckles>
Apa tuh Kak? Heeh, hmm. <chuckles> Iya, heeh heeh. Wah, tapi benar ya Kak berarti kata orang itu kayak misalnya tuh, eee, asalkan suami di pihak kita semua tuh, itu aman-aman aja. <chuckles>
Betul, itu betul banget sih Kak. Betul banget ya, kadang kala mungkin aku dan suamiku sering agak berantem ya kayak misalnya bukan berantem yang gimana-gimana lebih kayak suamiku tuh yang lebih banyak mendengarkan gitu. Tapi dibalik aku suka bawel ya, aku bilangnya aku bawel itu ke suamiku, tapi dia selalu melindungi aku gitu. Kayak kalau misalnya aku nggak enak nih ngobrol sama ibuku atau ngobrol sama ibu mertuaku. Aku selalu mengkambing hitamkan suami aku gitu, "Kamu aja yang ngomong gitu. Nanti ngobrolnya kayak gini kayak gini." jadi aku yang bikin skenario, aku yang bikin teksnya, dia yang ngomong. <chuckles>
Hmm hmm. Hmm. Wah. <laughs> Iya iya iya. Nanti dia maju. <chuckles> Waduh, nah kalau misalnya nih dari pengalaman Kakak berarti itu kan berarti ini udah lewat kan? Nah itu menjadi suatu pengalaman buat Kakak. Kira-kira ada nggak sih tips-tips atau cara-cara khusus yang mungkin, eee, Kakak sekarang akhirnya pikirkan atau ke hu sudah lalui sudah dilakukan juga yang mungkin bisa menjadi tips juga nih kalau misalnya Kakak punya anak lagi, atau mungkin orang lain di sana tuh mungkin punya apa ya, punya pengalaman kayak Kakak gitu, punya di situasi yang kayak Kakak?
Mmm. Hmm, mungkin kalau poin yang pertama adalah, eee, istilahnya kita harus mempersiapkan diri dir diri kita dulu nih kalau misalnya memang ada, eee, kemungkinan ada perubahan signifikan dalam kehidupan seperti dari tidak, eee, awalnya belum punya anak terus tiba-tiba punya anak, atau belum, awalnya punya anak 1, terus tiba-tiba jadi anaknya 2 atau berapa gitu. Itu mungkin dari, eee, kitanya sendiri sih yang harus mempersiapkan sih gitu. Terus ke-2 betul. Terus ke-2, persiapkan pasangan juga gitu. Bukan hanya perempuan ke laki-laki, bukan istri ke suami aja ya, tapi suami juga ke istri. Karena kita nggak tahu kan, ternyata suami kita juga merasakan hal yang sama atau mungkin lebih karena beban pekerjaan dan juga beban rumah tangga gitu. Jadi mungkin kedua orang yang dalam rumah tangga tersebut juga harus mulai mempersiapkan satu dengan lainnya bareng-bareng gitu, itu yang ke-2. Nah yang ke-3 ini adalah kataku, keluarkanlah semua-muanya gitu jangan kayak, "Aduh aku nggak enak nanti diobrolin ini, aduh aku nggak enak diobrolin." udah keluarin aja gitu, kalau misalnya emang itu dari pihak dalam keluarga kita, atau sebagai aku ya, dari ibuku, kakakku, atau kakak ipar, udah keluarin aja mereka ngomong apa bales aja, bales git
Hmm. Hmm. Oh iya. Hmm, persiapan mental berarti ya Kak? Hmm. Mmm, mhm. Mmm, mhm. Oke. Apa itu Kak? Hmm. Mmm, mhm. Oh iya iya iya, jadi, eee, mengeluarkan perasaan dan mencurahkan, lebih ke ke jujur itu sendiri lebih bagus gitu ya Kak?
Betul. Walaupun memang agak menyakiti orang lain ya Kak, tapi itu adalah untuk biar kam biar aku pribadi tuh, biar enggak terlalu kepikiran gitu loh. Karena kan jadi kalau aku enggak keluarin kan kepikiran terus, malah jadi lama-lama malah jadi penyakit dan jatuhnya malah sakit gitu sih, gitu.
Hmm hmm. Bener bener. Iya, takut ke diri sendiri gitu kan Kak? Heeh. Wah e tapi keren sih Kak. Maksudnya itu kan pasti sesuatu yang enggak mudah ya dan sesuatu yang mungkin perubahan besar banget tuh di hidup Kakak. Tapi Kakak hebat sih bisa melalui itu semua dan mungkin sekarang juga udah bisa tenang bisa ngatur itu semua ya Kak.
<chuckles> Oh. <chuckles>
Makasih ya Kak udah ngobrol-ngobrol sama aku juga. Udah mau cerita juga, heeh.
Iya. Hmm, sama-sama Kak. Makasih juga udah mau denger ceritaku Kak.
Wah gak papa Kak. Sama-sama Kak. Sampai jumpa lagi ya, semoga kita ketemu lagi.
Sampai jumpa Kak.